เออ ใช่เนาะ มันต้องแบบว่าเป็นความทรงจำในบรรยากาศนั้น ทุกคนที่อยู่ในนั้น อะไรอย่างเงี้ย แทนที่จะ ไปโฟกัส ที่หน้าตาของตัวเอง เอ๊ะ! หรือว่าเราควรจะใช้แอปดีคะ <laughs> จะได้รู้สึกดีขึ้น <laughs> เออ อืม ๆ
อืม อืม โอ้โฮ อ โอ้โฮ ในปัจจุบันก็เรียกว่าแอปเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับ ซึ่ง ซึ่งมี โอ้โฮ ให้คนเลือกหลากหลายมากเลยครับ แอป แอปพลิเคชันในการตกแต่งรูปเนาะ ซึ่งในปัจจุบันก็เข้าถึงง่ายขึ้นแหละ แล้วก็แบบ โอ้โฮ มีความเนียนเนาะ บางครั้งก็ โอ้โฮ อาจจะทำให้คนกลับไปเมื่อแบบ 5 ปีก่อนได้เลยนะครับ ทำให้คุณใส่ชุดเดรสสวย ๆ ได้ แต่ว่าผ่าน ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ต้องมีการแต่งนิดหนึ่งนะครับ เออ
ใช่ไหม? <laughs> เออ ๆ ค่ะ อืม ใช่ ๆ อือ เนาะ <laughs> เออ เออ เอานิดเดียวเนาะ แต่งนิดเดียว <laughs>
ครับ อา เออ
แต่คงไม่อะ เออ ไม่เป็นไร เหมือนที่คุณบอกอะ เราพยายามเนาะ พยายาม อะ คิดในเชิงบวก รูปที่เราถ่าย รูป อะ เอาเป็น Memory ของครอบครัว บรรยากาศ ความทรงจำต่าง ๆ แล้วกันเนาะ อืม ให้มันอยู่ที่เราแล้วกันเนาะ แบบเนี้ย เนาะ ค่อย ๆ ทำใจไปแบบนี้ได้ไหมคะ? เออ
อืม อืม อืม ใช่เลยครับ ก็อยากจะคอยให้กำลังใจแล้วกันครับว่า หลังจากเนี้ยครับ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผ่านมาครับ ที่คุณเล่าให้ผมฟังมาทั้งหมดอะครับ มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าผิดแปลกเลย คือหลายคนนะครับ ก็คงจะพบ ประสบพบเจอกับปัญหาในทำนองเนี้ยครับอยู่แล้ว เพราะว่าคนเราก็ต้องมีพัฒ พัฒนาการที่แบบเติบโตในทุก ๆ วันเนาะว่า อายุเราก็เพิ่มขึ้นบ้าง การใช้ชีวิตเราก็แบบ โอ้โฮ 5 ปีอะครับ ก็คงมีแบบ โอ้โฮ เปลี่ยนเราให้เป็นคนที่ดูมีภูมิฐาน สมบูรณ์ โอ้โฮ การกินอะไรก็คือ
อืม อืม ๆ ค่ะ เออ เนาะ ใช่ไหม? ใช่ ๆ เออ เฮ้ย คำนี้ดี คำนี้ดี <laughs> เฮ้ย รู้สึกดีเลย เราเป็นคน เออ ใช่ เราดูภูมิฐาน สมบูรณ์ มีอันจะกิน เออ อัน อันนี้ คำนี้ดี อะ อะ อันนี้รับได้ <laughs> อุ๊ย คุยด้วยแล้วก็ เออ รู้สึกดีเลย ไม่ ไม่เครียดแล้วแหละค่ะ อะ ปล่อยให้มันเป็นไปเนาะ ในเมื่อเรามีอันจะกิน เราก็ต้องยอมรับเนาะ ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบว่ามานั่งฟังเราบ่น อะไรอย่างเงี้ย แถมยังให้คำแนะนำดี ๆ ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองด้วย แบบว่าไปคิดถึงอดีตทำไม อะไรอย่างงี้เนาะ เพราะว่ายอมรับในสิ่งที่เราเป็น แล้วก็ อะ มีแฮปปีเสียเนาะ ไหน ๆ เราก็มีอันจะกินแล้ว ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
<laughs> ใช่เลยครับ มันเลยทำให้เรา อ ใช่ครับ <laughs> ใช่ครับ เออ เออ ครับ เออ อืม อืม ครับ เออ โอ้โฮ ยินดีมาก ๆ เลยครับ ขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวครับ โอ้โฮ วันนี้ก็ โอ้โฮ ทำ ขอให้คุณผ่านเรื่องราวนี้เนาะ ไปได้ด้วยดีด้วยครับผม สวัสดีครับ
ค่ะ